Müzik dinlerken ruh hâlin nasıl değişir?
Ya, valla, eee, müzik benim ruh hâlimi aslında çok etkiliyor genelde. Yani, günümün önemli parçasını kapsıyor çoğunlukla ve bunu ben bazen aktif olarak, hani, ruh hâlimi değiştirmek veya enerji seviyemi azaltıp arttırmak için de kullanıyorum yani, bilinçli olarak. Öyle bir fonksiyon da var benim üzerimde aslında. Emm, yani, nasıl anlatayım, mesela modum düşükse, eee, sevdiğim, böyle, daha hızlı veya işte daha, böyle, ritmik müzikleri açabiliyorum, işte rock'n roll veya metal dinlemeyi seviyorum genelde. Orada hemen böyle açarım, eee, sevdiğim grupları, sevdiğim şarkıları falan. Modum yükselir, enerjim gelir ya da biraz daha böyle dingin bir akşam geçirmek istiyorsam mesela, işte, eee, Türkçe, daha böyle ağır müzikler açabilirim, daha yavaş, hani, beni dinlendirecek, eee, gibi. Yani, bayağı bir etkiliyor benim ruh hâlimi aslında.
Hı hı. Hımm. İlginç. Hı hı. A, güzel. Anladım. Yani, şey, ya, bur burada önemli olan yani, mü en azından ru eee, ruh hâlini değiştirmede, yani, eee, sözler mi, tempo mu, yani, ne önemli oluyor senin için? Hangisi i 2'sinden hangisi daha önemli senin için mesela?
Aslında 2'si de önemli ama sözler daha ağır basıyor sanki. Eee orada Daha doğrusu şöyle ya, o ayrımı şöyle yapayım bak şimdi düşününce, eee, eğer, hani, enerjimin artmasını istiyorsam o ilk verdiğim örnekteki gibi orada sözler bir tık daha geri planda. Hani, daha böyle melodi veya ritmik veya işte, hani, müzikallik, müzikalite daha önemli. Eee, ama biraz daha duygulanmak istiyorsam, eee, farz edelim ki veya işte biraz daha böyle dinginlik istiyorsam veya biraz melankoli istiyorsam o zaman sözler tabii ki çok daha önemli oluyor.
Hımm. E Tamam. Tamam. Ya, ş şeye gelecektim çünkü, hani, şey, derler, ya, hani, eee, bir söz vardı galiba. İ işte, hani, üzgünseniz, hani, eee, sözlere dikkat ederseniz, e, işte mutluysanız daha çok tempoya, hani, böyle ritme de dikkat ederseniz. O yüzden sordum. Peki m eee, şey, iyi bir di müzik dinleyicisi misin? Öyle değerlendirir misin yani kendini?
Hıı. Valla... Yani, müzik dinlemeyi çok seviyorum. Eee, gerçekten, hani, yoldayken müzik dinliyorum, bir yerden bir yere giderken, eskiden arabam vardı, arabadayken dinliyordum sürekli. Şimdi toplu taşıma kullanıyorum, kulaklık sürekli kulağımda, evde sürekli müzik açıktır. Hani, ne bileyim, eee, çalışırken bile müzik, eee, dinlerim bazen, daha iyi konsantre oluyorum çünkü.
Tamam. Hımm. Sürekli. Hımm. Anladım. Eee
Eee, bu açıdan iyiyimdir ama teknik anlamda çok iyi olduğumu söyleyemem. <chuckles>
Şa tamam, tamam. Eee, şey, yani, vu va eee, özellikle sevdiğin böyle bir, eee, tür ya da, eee, yani, işte, bir pop'tur, rock'tır en çok sevdiğim dediğin. Ya da ne bileyim elektronik işte, eee, house music'tir dediğin böyle, eee, bir müzik türü var mı?
Hı hı. Ya, eee, birçok tarzı dinliyorum ve dinlemeye çalışıyorum. O repertuvarı genişletmeye çalışıyorum genelde, eee, ama, hani, direkt aklıma gelen çoğunlukla rock oluyor, eee, veya biraz daha böyle metale kayan daha ağır sayılabilecek tarzları da seviyorum.
Hı hı. Hımm, peki. Anladım. Peki, şey, olabilir mi yani senin için, senin nezdinde? Rock hem, eee, seni daha hüzünlü yapıp hem de, eee, daha böyle, <clears throat> nasıl desem? Hem öfkeyi dışa vurduran hem de böyle modunu yükselten, eee, bir müzik türü mü senin için rock mesela?
Eee, aslında hepsi var yine içinde. Yani, eee, o da şarkıya göre, gruba göre, eee, değişen bir durum oluyor. Eee, ya, farz ediyorum bir hani Guns N' Roses dinlerken, eee, genelde daha enerjik ve daha böyle melodik, eee, gerçekten leziz <chuckles> bir müzikal var arkada. Eee, ama şimdi o adamların da duygusal parçaları da var bir yandan, hani. Eee, o yüzden birazcık, eee, şarkı özelinde değerlendirmek lazım gibi geliyor bunu. Eee, ama dediğim gibi hepsi var içinde. Yani, bazen, eee, bazı şarkıları sadece oradaki elektro gitarı duymak için de açabiliyorum ya da bazen sadece sözlerini dinlemek için açabiliyorum. Eee, değişiyor ya aslında.
Hımm. Tamam. Tamam. <chuckles> Tamam. Hımm. Hımm. Anladım, anladım. Yani, çünkü dediğin konuda da haklısın işte mesela ne bileyim, eee, bir Scorpions açıyorsun, işte ne bileyim, Still Loving You da var, işte Rock You Like A Hurricane de dinley dinleyebiliyorsun. Her şeyi dinleyebiliyorsun, yani. O babalar o kısımda belki, hani, evet, e, o konuda da sana katılıyorum. Peki şey vardır ya bazen, eee, işte insanlar der, ya, ben, eee, işte, m çok müzik dinleyemiyorum, yapamıyorum, edemiyorum. Eee, tabii ki bu senin için geçerli değil ama en azından müzik, e, hayatında da büyük bir, eee, parça, işte, e, işte, ne bileyim arabada dinliyormuşsun. Eskiden, eee, işte, toplu taşımada dinliyorsun, çalışırken dinliyorsun. Peki, yani, eee, şöyle sorayım. Tamam müzik dinlerken ruh hâlin değişiyor ama mesela müzik olmasaydı hayatında, eee, ruh hâlin nasıl olurdu? Diye sorayım s mesela.
Aynen. Hayır hayır. Kesinlikle öyle şarkıya göre değişiyor. Hı hı. Hı hı. Ya, eee, müzik olmasaydı hayatımda, ııı, gerçekten b bayağı eksik hissedebilirdim. Eee, bazen oluyor o, şöyle oluyor. Eee, strese girdiğim dönemlerde
Hı hı. Değil mi? Kulaklığı kulaklığı evde unuttuğun zamanlar gibi.
<chuckles> E, o da olabiliyor aynen. O da olabiliyor, kulaklığı unutuyorum veya eee
ı ya da bulunduğum ortam gereği, işte, toplantıya giriyorum. Uzun süre müzikten bazen çok yo yoğun geçiyor günler. Art arda o dönemlerde müzikten uzak kalabiliyorum, yani, dinleme fırsatım olmayabiliyor. Eee, öyle durumlarda şeyi fark ediyorum mesela, ya, diyorum bu aralar bende bir şey eksik, hani, modumu etkileyen bir şeyler var, daha böyle bir durağanlaştım. Hani, eee, sonra fark ediyorum ki, ha, diyorum ben bayağıdır dinlemedim ya, hani, 1 doz almam lazım. Yani, şey, gibi geliyor böyle sanki o alışkanlık yerleşmiş benim zihnimde ve bedenimde. Eee, onu yapmam gerekiyor. Yani, uzun süre yapmayınca gerçekten eksikliğini hissediyorum.
Hı hı. Hımm. Hımm. O kadar. A, güzelmiş. Hı hı. Hıı. Anladım. O zaman ya bu senin gibi, ya müzik en azından yani senin için şey gibi, bir yemek gibi y yemek yemek yemek gibi bir şey, eee, bir alışkanlık yani.
Yani neredeyse evet. Hemen hemen. <chuckles>
Anladım. Güzelmiş, güzelmiş. Peki şey var mı mesela böyle hani, <clears throat> hani hem ruh hâlimi değiştiriyor dedin ya, tabii ki hani müziğin zaten olaylarından biri belki de bu olmalı ama, eee, şey hani hem hüzünden, eee, sevince, sevinçten hüzne, eee, böyle bir şarkı hatırladığın böyle bir, eee, anı ya da böyle seni, eee, bu şarkıyı dinlediğimde vardır ya mesela bu a bazıları, bazı insanlar mesela işte bir M Mü Müslüm Gürses şa şarkısı açılır, eee, hüzünlenir. Bazıları ne bileyim işte Ş Şebnem Ferah'ta hüzünlenir. Ne bileyim bazısı işte ı ş Scorpions'la hüzünlenir. Var mı senin için öyle bir, eee, sanatçı, bir grup, ııı, direkt modunu etkileyen ya da hatta şeyi de sorayım yani, eee, direkt mesela hüzünlenmek için dinlediğin, eee, ya da kendini böyle hüzünleneyim diye şarkı dinler misin mesela da ü ü mutlu olayım diye şarkı dinler misin? Hem onu alayım hem de o sanatçıyı ı ya da grubu sorayım sana.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hıı. Var. He he. Tamam. Eee, öncelikle kesinlikle dinlerim hüzünlenmek için. Hatta, daha dünden beri mesela işte Feridun Düzağaç'a kafayı taktım tekrardan. <chuckles> Yani onu döndürüp, döndürüp şarkılarını dinliyorum. Feridun Düzağaç'ın şarkıları da hani, ya pop rock denebilir, eee, tür olarak sanki. Eee, ama güzel bir söz yazarı bence adam. Eee, gerçekten böyle yazdığı sözleri dinliyorum. Mesela işte "Alev Alev" şarkısı var, o biraz daha durağan bir şarkı. Oradaki sözleri ilk defa bilinçli bir şekilde fark ettim. Eee, çok yazmış, evet yani çok hoşuma gitti. İşte dünden beri mesela o "Alev Alev"i açıp hani şey yapıyorum böyle kendimce duygulanıyorum falan birazcık. Eee, öyle bir etkisi oluyor. Onun dışında eskiden mesela işte Pilli Bebek dinlerdim çok, eee, Pilli Bebek'in böyle duygusal parçaları var bence. Hani yine bir rock grubu ama, eee, parçaları böyle hüzünlendirebiliyor. Eee, hâlâ dinlerim ara ara.
Hı hı. Ha ha, güzel. Hı hı. Hı, öyle mi? Hıı. Güzel. Hı hı.
Eee, ondan sonra ya aslında Türk sanatçı çok var bu anlamda dinlediğim. Hani, yabancılarda daha az var. Ha?
Şey dinler misin mesela? Tamam. Ya şey dinler misin Fe Ferdi Özbeğen? Ferdi dediğin için aklıma geldi. Ferdi Özbeğen dinler misin mesela?
Hı hı. A hımm... yani daha eskilerden, eee, Ferdi Özbeğen arabesk mi acaba diye düşünüyorum şu anda. Belki arabesk denebilir. Hani arabesk çok tarzım değil aslında, eee, ama, eee, daha böyle arabeskten meşhur şarkıları dinliyorum sadece diyeyim. Hani daha böyle popüler olmuş bilinenleri biliyorum sadece. Ama Ferdi Özbeğen de dinlerim ya onun da 1-2 tane vardı. Neydi? "Dilek Taşı" onundu galiba yanlış hatırlamıyorsam.
Çok iyi mi? Yani. Ha. Tamam. He anladım, anladım. Tamam. Hıı o da, o da güzel, o da güzel. Var, evet. Eee, va orijinali kime ait bilmiyorum ama.
Eee, o dinlerim tabi onları.
Hıı, anladım. Güzel güzel güzel. Yani, eee, bu konuda gayet iyi anla anladım yani. Peki, sana da şeyi sorayım mesela. Eee, mesela bir şarkı, yani şey vardır ya mesela bir şarkı dediğin, eee mesela buş normalde bir şarkı seni çok hüzünlendiriyordur. Ama işte, ımm, belirli işte hayatın içinde zaten devam ediyoruz, büyüyoruz, eee, büyünüyor gelişiliyor ve sonrasında, yani, a şarkının bir şarkının, e eskisi gibi hissettirmediği oldu mu mesela yani? Mesela, ya, eskiden bir şarkıda mesela çok eğlenirdin ama artık, hıı, yani, olmuyor. Artık eskisi kadar eğlendirmiyor ya da, ne bileyim, eskisi kadar üzmüyor. Evet, hani, şu an belki de iyileşmeye başladın ya da o u işte, belki bir ayrılık acısıyla birleştirmiş olabilirsin o şarkıyı. Ay evet, tamam ya, artık eskisi gibi kadar üzmüyor, dediğin böyle bir şarkı oldu mu hiç mesela? Ya da öyle bir an oldu mu mesela müzikle?
Kendi Hı hı. <chuckles> Hı hı. Ya, emm, kesin olmuştur. Şu an düşününce direkt aklıma gelmiyor aslında ama, eee, mesela şeyler olabiliyor. Daha böyle çocukken, hani, çocukluk yıllarımda sevdiğim, eee, parçaları, sanatçıları ve onların şarkılarını sonradan daha az sevmeye başladığım oldu. Eee, çünkü aslında biraz yüzeyselmiş mesela orada hissettirilen duygular. Veya o duygular artık bende yok ya da bende yer etmiyor. İşte o tarz şeyler olabiliyor. Eee, daha çok böyle pop tarzı, eee, şarkıcılarda oluyor bu. Hani, eee, söz yazarlığının çok daha, böyle, çetrefilli veya derin olmadığı şarkılarda onu hissedebiliyorum. İşte çocukken dinliyordum m mesela hüzünlü bir aşk şarkısıydı veya yarı hüzünlü, yarı eğlenceli bir aşk şarkısıydı ama büyüdükçe fark ettim ki aslında ya ne diyormuş, yani, bu burada ya diyorum böyle saçma geliyor hani. Onlar olabiliyor.
Hıı. Hı hı. Hıı. B <chuckles> Anladım. Anladım. Var var mı hatırladığınız bir şarkı mesela böyle çocukluğundan, yani? Bu bu neymiş ya ben ne dinliyormuşum dediğin?
Ya Ya, düşünüyorum, şu an direkt gelmiyor, biliyor musun? Eee, birazdan gelir muhtemelen konuştukça da. Emm, başka ne oluyor mesela?
Hıı. Tamam.
Ya, işte az önce a aslında o o örnek güzeldi. Bak, bu soruya da denk geliyor örnek. O Feridun Düzağaç'ın, işte, o Alev Alev şarkısı. İşte o şarkıda bir noktada, şey, diyor, işte. Iıı, mesela birbirimize birkaç aşk kadar geç kalmış olabiliriz, diyor. Eee, ya ben hiç böyle dinlememiştim bu şarkıyı önceden. Şimdi düşününce diyorum, aslında ne kadar güzel ifade etmiş adam, yani. Hani, normalde günlük dilde kullanmayacağım bir şey. Birkaç aşk kadar birbirine geç kalmak ne alaka falan diyorsun ama düşününce bir derinlik var. Yani, orada bir, hani, sofistike bir olay yaratmış adam. Bu mesela hoşuma gitti. Önceden bunu görmemiştim hiç. Eee, şimdi fark ettim. Eee, dediğim gibi ama bunun tam tersi de, işte, biraz daha böyle çok ana akım olan, çok daha böyle, eee, tüketmek için yapılan şarkılarda oluyor. Küçükken sevmişim o şarkıyı bir şekilde ama büyüdükçe fark etmişim. Hem müzikal olarak, eee, yüzeyselliğini fark etmişim hem, ııı, duygusal söz anlamındaki yüzeyselliğini fark etmişim. Öyle farkındalıklar ve, hani, değişkenlikler oldu tabii zaman içerisinde.
Hı hı. Hımm. Güzel. Öyleymiş. Hı hı. Hı hı. Anladım. Peki, senin için daha çok, yani, sözlerin kalitesi mi daha önemli yoksa, işte, alttaki altyapının, melodinin kalitesi mi daha önemli?
Ya, ikisi de önemli tabii ki, eee, burada herhâlde Türkçe dinlerken biraz söz kalitesine daha fazla bakıyorum herhâlde, yani, a ana dilim olduğu için muhtemelen. Eee, ya, yabancı dinlerken, eee, söz kalitesi bir tık daha arka planda kalıyor gibi, eee, ama Türkçede gerçekten söz kalitesi önemli ya. Benim için önemli yani, daha ön planda sanki.
Hımm, olabilir. Hımm, an anlıyorum. Öyle. Ya, öyle bi Anladım, ya, bazen şey olabiliyor, mesela. Emm, tabii ki a hem a ana dilimiz olduğu için daha çok, hani, sözlere takılıyoruz. Eee, sözlerdeki, hani, bir uyumsuzluğun, yani, şarkıya etkisi daha belki ağır olabiliyor. Eee, şarkısından şarkısına da değişebiliyor bu durum ama, eee, en azından bazen şey oluyor. Eee, bir bazen de, hani, okay olabiliyor yani bu durumlar. Hani, çok fazla sırıtmadığı anlar da o olabiliyor bazı şarkılar mesela, yani. Eee
Hı hı. Evet. Doğru, doğru. Ya, evet, doğru söylüyorsun. Mesela Teoman o konuda güzel bir örnek bence, işte, Teoman'ın da söz yazarlığı. <chuckles> Süper, sen ne diyecektin, söyle istersen ben öyle devam edeyim.
Ağzımdan aldın. Dili dilimin ucun dilimin ucundan aldın, diyebilirim. Ben ben ç kendisiyle ilgili çok olumlu şeyler, ııı, pek düşünmüyorum. O yüzden ben senin fikrini alayım, daha iyi.
<chuckles> Tamam, tamam, yani, ben Teoman'ı severim, çocukluğumdan beri severim. Çocukken, böyle, eee, bir, hani çok büyük bir rock sanatçısı gibi, ııı, görüyordum kendim, eee, ama sonradan büyüdükçe fark ettim ki aslında, ya, popüler bir sanatçı o, daha, böyle, pop kültürüne hizmet eden bir, eee, sanatçı ama, ııı, söz yazarlığını çok beğeniyorum mesela ben Teoman'ın. Yani, eee, adamın, hani, birazcık o hayata bakışı, derinliği ortaya çıkıyor o sözlerinde ama, hani müzikal anlamda, müzik kalitesi anlamında, aaa, orta bir yerlerde aslına bakarsan ama çocukken öyle değildi benim için, daha farklıydı. Yine de deli gibi dinlerim, yani, o başka. <chuckles>
Hıı, tamam. Hı hı. Hıı. Anlaşılabilir. Hı hı. Anladım, anla E, tabii, tabii, tabii. Ben, b b b yani, o zaman ka eee, kalplerimiz karşılıklı diyebiliriz, emm, çünkü, hani, s Teoman'ın sözleri, hani, tabii ki herkesin, eee, çoğu kişinin, hani, bildiği, ııı, ve dinlediği bir sanatçı, eee, ama evet, bazen de bazı eleştiriler alabiliyor tabii, yani, a altyapısı, işte, müziği hakkında, işte, bazen, işte, şarkıların çok hüzünlü olup, eee, alt tarafta çok majör bir melodinin yattığı falan bu eleştirilere bazen maruz kalabiliyor.
<chuckles> Hı hı. Evet, evet, doğru.
Eee, Teoman'la, eee, e güzel yazsın Teoman, evet, emm, diyebilirim. Evet, eee, var ya, çok keyifli bir sohbetti, ben çok keyif aldım. Eee, benimle paylaştığın müzikler hakkında paylaştığın ş bilgiler için benimle. Ben çok teşekkür ediyorum sana.
<chuckles> Teoman iyid <chuckles> Ya evet, benim için de çok keyifliydi. Ben de çok teşekkür ederim. Eee, bazı noktalarda aydınlanma yaşadım kendi kendime, senin soruların sayesinde. Eee, çok keyifliydi benim için de görüşmek üzere.
Hı hı. Eee, görüşmek üzere.